<laughs> Ako, oo, yung parang may may magwawala, halimbawa lang, magwawala, tapos parang teka lang, huwag kang ano, n n noong nag-iisip eh, kung ano, para makatulong kung hindi ka talaga makakatulong, huwag nang dumagdag. Oh, di ba?
<chuckles> Oo. Oo. Kaya kung ako, pagka sa tropahan, namimili din ako ng kasama 'pag alam kong, "Ito wala rin 'tong magandang mai-aambag sa ano
Mm, naku mahirap naman kasi yung gano'n, yung sabi yung sabit lang, di ba?
sa mga ganong ano." Hindi ko sinasama. <laughs> Oo, kasi magka halimbawa, magkaroon na nga ng problema, problema mo pa 'yon. 'Pag nagkataon.
Mm, kargo mo pa 'yon, di ba? Tapos minsan, wala pa silang pakialam, di ba?
<laughs> Tama. Mm, tama ka. Kaya ano eh tawag dito 'yon, pagka-namimili din kami ng pupuntahan, sinisigurado din talaga naming ano, walang aberya ganon, parang
Mm.
Kung halimbawa, pupunta kami sa sa dagat na 'to? Ano ba yung daan magiging daan namin, safe ba yung daan namin? Kasi may mga napuntahan kami, delikado yung daan eh.
Oo. Mm. Oo.
Yung pa papunta pa lang, parang mabato tapos sobrang dami ng puno, eh, minsan gabi. Di mo alam kung safe pa ba o hindi, eh. Ikaw ba, may mga karanasan ka bang gano'n parang nakakatakot yung pupuntahan niyo?
Ah, oo. Wala naman yung hindi naman ganung gabi kasi kung pupunta kaming dagat sabagay, medyo malapit kasi kami, eh. Ewan ko kung malapit na ba yung dalawang oras, pero malapit-lapit na 'yon, di ba? Ano, ano naman kasi umaga umaga kami, umaga, tanghali ganyan, minsan day tour. So, wala naman yung gabi na bibiyahe. Pero, bigla akong napaisip, ah, wala nga kaming binabiyahe ng gabi, parang medyo delikado at nakakatakot.
Hmm, okey. Mat oo, matagal din 'yon. Ah, okey. Ah, okey. Oo. <laughs>